อยากจะละ อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะว่า การดูหนังในโรงกับการดูหนังที่บ้าน สำหรับคุณน่ะค่ะ ต่างกันยังไงอะคะ?
อ๋อ อา เดี๋ยว เออ เริ่มด้วยอย่างนี้แล้วกันนะคะ คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดูหนัง คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราชอบดูหนังมาก ๆ ค่ะ แล้วก็มันก็จะมีช่วงที่เราแผ่วไป ไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบดูหนังแล้ว อย่างเงี้ยอะค่ะ อ่า ใน ในช่วงเวลาที่เราชอบดูหนังมาก ๆ เลยตอนนั้นน่ะค่ะ จะไปชอบใน ดูในโรงภาพยนตร์ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ดูที่โรงเลย ก็คือแบบว่า ช่วงที่ชอบดูอย่างที่บอก ก็คือเป็นเหมือนแฟนพันธุ์แท้ ต้องดูที่โรงหนัง อย่างนั้นเลยไหมคะ?
ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ อย่างงั้นเลย ใช่เลย มันจะต้อง ย ในโรงหนังอย่างเดียวเท่านั้น มันถึงจะได้อรรถรสมากมาย
อา อา ค่ะ คืออยากแบบให้ขยายความตรงนี้เลยค่ะ
อา ทั้ง ค่ะ มัน มันจะเป็นแบบจอใหญ่ ๆ เนาะ แล้วก็เสียงด้วย เสียงมันแบบว่าเราไม่ต้องแบบ ถ้าดูที่บ้านแล้วมันจะต้อง อาจจะต้องหรี่เสียง อย่างเงี้ยค่ะ แต่ที่นี่มันคือแบบกระหึ่มได้เลย แล้วก็ความรู้สึกแบบถ้าเกิดว่ามัน เออ ถ้ามันระเบิด คือมันระเบิดแบบ เสียงแบบมันคือระเบิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ มันจะทำให้เราได้อรรถรสในการดูหนังได้มากขึ้น อืม
ค่ะ ค่ะ อา เต็มที่ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แบบอรรถรสแบบเหมือนเต็มอิ่มกับว่า ไหนจะจอใหญ่แล้ว ได้ฟังระบบเสียงที่แบบเต็มที่แล้ว อย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่า มีช่วงหนึ่งที่แผ่วไป ตรงนี้อะค่ะเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ยังดูหนังอยู่ไหมอะคะ?
อะ ค่ะ ค่ะ ก็ยังดูหนังอยู่นะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าอายุเราด้วยมั้งคะ เราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วอะ เรา เราแบบจะไปนั่งดูหนังแบบที่เด็ก ๆ เขานั่งดูกันนั้น บางทีมันก็ มันก็ไม่ไหวค่ะ มันคือหนัง หนังมันจะมีฉายแบบชั่วโมง ชั่วโมง 15 นาที ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมง 40 นาที ประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งอันเนี้ยยังไม่รวมกับ เอ่อ หนังตัวอย่างที่มันออกมาให้เราดูเรื่อย ๆ ก่อนนะ ก็ ก็รวม ๆ น่าจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในการดูหนัง 1 เรื่อง อย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วจะบอกว่า เออใช่ แล้ว แล้วก็โรงหนังเมื่อก่อนอะ มันอาจจะไม่ ไม่ดูเหมือนสะดวกสบาย เหมือนโรงหนังสมัยนี้อะค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อา ใช้เวลาเยอะหน่อย <chuckles> ค่ะ ค่ะ ก็คือ
อา โรงหนังสมัยนี้ มันดูแบบสะดวกสบาย เอ่อ นุ่มนิ่ม เออ แล้วก็ เออ บรรยากาศมันดูแบบน่า น่านั่ง น่า น่าดู น่าชม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะ เมื่อก่อนเนี้ยค่ะ ถ้าเป็นโรงหนังเมื่อก่อนนะ ถ้าเกิดว่าเราจะลุกไปเข้าห้องน้ำ อย่างเงี้ย จะลุกไปเข้าห้องน้ำอะ ไอ้ ก็จะมีคนเดินตั๋ว ใช่ไหมคะ เราก็ต้องไปบอกคนเดินตั๋วก่อนนะว่า เรานั่งตรงนี้ เขาจะต้องให้เอาตั๋วให้เราให้ ของเราให้เขาดูก่อน เพื่อลุกไปเข้าห้องน้ำ เรากลับมาเขาก็ยังดูตั๋วเราอุ้ย อีกรอบหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ เออ
อา เทคโนโลยีเยอะ <chuckles> ค่ะ เป็นยังไงคะ? เป็นยังไงคะ? ค่ะ อ๋อ อา เหมือนเป็นการเช็กอีกรอบหนึ่ง ทั้งเข้าและออก อย่างงี้เลยไหมคะ?
ใช่ ใช่ ๆ แล้ว แล้วมันเคยมีกรณีที่เพื่อนเราเขาลืม
อา เป็นยังไงคะ?
ไปเข้าห้องน้ำ แล้วก็ลืมทิ้งตั๋วหนังเอาไว้ในห้องน้ำอะค่ะ แล้วก็จะเดินกลับมาดูหนังเหมือนเดิมอะ เขาไม่ให้เข้านะ เอาสิ เออ
เดี๋ยวนะ <chuckles> ค่ะ อ้าว หมายถึงว่า ก็คือยกเลิกไปเลย อดดูเลย อย่างงี้ไหมคะ?
เขาไม่ให้เข้า ค่ะ เออ แต่ยังไม่ถึงขนาด อด เออ เลิก เลิกดูไปเลยอะนะคะ เพราะว่าพอเราสังเกตว่า เพื่อนเราหายไปนานมากแล้ว เราก็เลยลองชะเง้อดูอะค่ะ ปรากฏว่าเขายืนอยู่ ตรง ตรงทางเข้าอะ กับ กับ ไอ้คนที่เดินตั๋ว กับเด็กเดินตั๋วอะ เพราะเขาไม่ยอมให้เข้า อือ เราก็ต้องกลายเป็น เราต้อง เลยเราต้องลุกขึ้นไปบอกเขาว่า เนี่ย คนเนี้ยนั่งข้างฉันจริง ๆ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา โชคดี <chuckles> ค่ะ ก็คือโชคดีของเพื่อนนะคะ <chuckles> โชคดีของเพื่อน ที่ ที่คุณแบบว่า ยัง ยังแบบว่า เอ๊ะ! มีความเอะใจว่า ทำไมเพื่อนหายไปนาน แล้วก็ชะเง้อดู ถ้าไม่อย่างงั้นน่ะค่ะ เพื่อนน่ะค่ะ ก็คงแบบอดดูจริง ๆ เลยอะค่ะ ทีนี้ <chuckles>
เขาก็เลยอนุญาตให้กลับมานั่ง เออ เขาก็เลยให้กลับมานั่ง ค่ะ อา ค่ะ อด เออ ใช่ เสียตังค์เปล่า ๆ ไปเลย เพราะว่ามันยังเดินทางไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยซ้ำวันนั้นน่ะค่ะ เออ ก็ต้อง อาจจะต้องเสียตังค์เปล่า ๆ ไปเลยค่ะ แต่ว่าพอเป็นโรงหนัง ณ ขณะนี้เนาะ มันดูแบบ น่าสนใจอะ มันดูแบบเหมือน เอ่อ จากที่เราห่างหายไปนานแล้วเราเริ่ม กลับ กลับเข้าไป กลับเข้าไปดูใหม่อะค่ะ รู้สึกว่า เออ มัน มันสะดวกสบายมากขึ้น จะลุกไปเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวนี้ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำได้เลยนะ กลับมาก็ไม่ต้องมีใด ๆ ไม่ต้อง ซ ถือตั๋วอะไรเข้ามาแล้ว อืม
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวก ค่ะ อา ค่ะ ไม่ต้องตรวจ ค่ะ โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อ่า คุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ตั้งแต่ก่อน หน้านี้ ก็คือชอบดูแบบในโรงหนังมาก ๆ แล้วก็มีช่วงที่แผ่วไป ที่แบบว่า อา ดูที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็กลับมาในช่วงที่ เอ๊ะ! ช่วงนี้แบบรู้สึกว่า เสน่ห์ของโรงภาพยนตร์เนี่ย ที่เราได้เข้าไปดูเนี่ย มันอำนวยความสะดวกเรามากขึ้น อย่างงี้อะค่ะ อยากให้เปรียบเทียบชัด ๆ เลยอะค่ะว่า มันต่างกันมากขนาดไหนคะ ระหว่างดูที่บ้านกับดูที่โรงภาพยนตร์น่ะค่ะ?
ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม อา ได้ค่ะ มันจะเป็นอารมณ์ด้วยมั้งคะ ณ ขณะที่ดูหนังอะค่ะ ถ้าเป็นในโรงภาพยนตร์น่ะ เราจะรู้สึกว่า เราเข้าถึงได้ แล้วก็มันเหมือนที่บอก ก็คือ มันสุดได้ทุกอย่าง ทั้ง เอ่อ ตัวที่เขาฉายใน ในจอที่มันใหญ่มาก ทั้งเสียงเอย ใด ๆ เอย อีกอย่างหนึ่งนะ ตอนนี้มันจะมีแบบ 3 มิติ 4 มิติด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อา เราเองก็เคยไปสัมผัสแบบโรงหนังที่มันเป็น 3 มิติที่เขาให้เราใส่แว่น อย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกได้เหมือนแบบ เขามาใกล้ ๆ อยู่ที่หน้าเราเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ แบบว่า คือเห็นมิติที่ชัดขึ้น
ก็มี ใช่ ๆ แล้วมัน มัน มันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในพื้นที่อย่างงั้นเลย เอ่อ วันนั้นไปดูหนังเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ จำได้ แล้วก็เขาเป็นคาน การแข่งควิดดิชกัน
ค่ะ เรื่องอะไรคะ อ๋อ ค่ะ เป็นยังไงคะ สิ่งที่ได้รับจากโรงภาพยนตร์?
ค่ะ ความรู้สึกเหมือน เหมือนเรานั่งอยู่ในสนามแข่งควิดดิชเลยนะคะ เหมือนอย่างงั้นเลย ตอนนั้นน่ะ ก็คือ แบบเขา เอ่อ แฮร์รี่เขา เขาชี่ไม้กวาดใช่ไหม แล้วมันก็จะแบบ
อา ค่ะ
พิ้ว ผ่านหน้าเราไป อย่างเงี้ยค่ะ ความรู้สึก ก็คือเหมือนเขาออก ออกมาจาก
อา ก็เหมือนเราได้เข้าไป เสมือนเราได้เข้าไปแบบว่าในการแข่งขันจริง ๆ แบบนั้นไหมคะ?
เออ เขา ใช่ ใช่ ใช่ แล้วก็ไปนั่งอยู่ใกล้ ๆ แบบที่เขาสามารถบินผ่านหน้าเราไป อย่างงี้ได้เลยอะค่ะ เออ ใช่
ว้าว! ค่ะ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่ดูที่บ้านล่ะคะ? <chuckles>
แล้ว ค่ะ มันก็จะเฉย ๆ ไง เพราะว่า มันก็จะเป็นจอสี่เหลี่ยม ถูกไหมคะ คือ คือจะบอกว่า ที่บ้านเราเองไม่ได้ทำเป็นโฮมเธียเตอร์เนาะ มันก็จะเป็นเหมือนจอสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละ ธรรมดาค่ะ แล้วก็เวลาที่เราดูหนัง ถึงแม้ว่าบ้านเราจะ เอ่อ มี มี กำ มี เขาเรียกว่ามีรั้วส่วนตัวนะคะ แต่มันก็จะมีบ้านถัดไป เพราะมันเป็นหมู่บ้านเนาะ มันก็จะมีบ้านถัดไปอีกหลังหนึ่ง จะดูให้แบบว่าเสียงดังเยอะ ๆ อย่างเงี้ย ก็จะเกรงใจข้างบ้านเขาค่ะ
อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม อา มีความเกรงใจข้างบ้าน แต่พอ แต่พอได้เข้าไปดู ก็คือในโรง ก็คือแบบทั้งอรรถรส ทั้งภาพ แล้วก็เสียง ที่สำคัญคือ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แบบนั้นเลยไหมคะ?
อา ค่ะ จ้า ค่ะ เออ ใช่ ถ้าเป็น ถ้าเป็นเราไปดูแบบ 3 มิติ หรือ 4 มิตินะคะ โดยเฉพาะถ้าเป็น สี่ มิติเนี่ย เขาจะรู้สึกได้เลย ถ้าเกิดว่ามันมีแบบฝนตก ก็จะมีน้ำแบบน้ำกระเซ็นมาหาเราด้วย เหมือนอารมณ์เหมือนฝนตกจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อืม น้ำกระเซ็นเข้ามา อากาศเย็น ๆ ก็จะมีลมเย็น ๆ พัดมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อย่างงั้น ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อ้อ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ คือแบบว่า คนละแบบ คนละแตกต่างกันเยอะมาก ๆ เลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าในเรื่องค่าใช้จ่าย หรือว่าความสะดวกสบายในการเดินทางอะค่ะ ระหว่างที่บ้านกับโรงหนังเนี่ยของคุณเนี่ย มีความรู้สึกยังไงอะคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ถ้าเทียบค่าใช้จ่ายที่บ้านมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าเวลาเราซื้อ ถ้าเกิดว่า เรา เราเหมือนซื้อสตรีมมิงมา อย่างงี้ ใช่ไหมคะ เราก็สามารถดูแบบ ดูได้หลาย ๆ รอบ หลาย ๆ คนด้วย หลาย ๆ รอบด้วย ถ้าเกิดว่าวันนี้เราดูแล้ว แล้วอีกคนเขาก็อยากดูเหมือนกัน เขาก็ยังเข้ามาดูใหม่ได้อีกค่ะ ถ้าเกิดไม่ได้ดูด้วยกัน งี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงหนังเนี่ย เราก็ครั้งเดียวเราจะต้องซื้อตั๋วใหม่ แล้วเข้าไปอีกรอบหนึ่ง อา อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็น เป็นข้อดีของการดูที่บ้าน เราสามารถแบบ นั่ง นั่งดูด้วยกันได้ แล้วก็พูดคุยได้ พูดคุยกันเสียงดังแค่ไหนก็ได้ เพราะเราอยู่ที่บ้านกันค่ะ อา มันก็เป็นใจ ใช่ ใช่ เราสามารถเล่าเรื่องได้โต้แย้งกับไอ้ ที่มัน ที่มันกำลังฉายอยู่ได้ว่า เฮ้ย ฉากนี้มันไม่ใช่ มันควรจะเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลย อา ใช่ แต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในโรงหนัง แบบนี้ทำไม่ได้ เพราะว่าจะไปรบกวนคนอื่นเขา อืม
ค่ะ อา ค่ะ อา อา ดูซ้ำ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อือ เป็นยังไงคะ? อ๋อ แบบไม่ต้องเกรงใจคนข้างหลัง <chuckles> เออ ค่ะ อา เม้าท์มอยออกรส ใช่ <chuckles> ค่ะ เออ เป็นมารยาทขั้นพื้นฐาน แบบนั้นไหมคะ อา ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เป็นยังไงคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ อีกอย่างก็คือ เอ่อ ค่ะ จะบอกว่าที่เหมือนกันทั้งโรงหนังกับดูที่บ้านเหมือนกัน ก็คือ เราสามารถรับประทานของอร่อยในขณะที่เราดูหนังไปด้วยได้ แอ อันนี้ก็เพิ่มอรรถรสเข้าไปได้อีก <chuckles> ค่ะ
ยังไงคะ? <chuckles> นี่คือ เออ คือแบบว่านอกจากการดูหนังแล้วเนี่ย การแบบว่าได้กินอาหารอร่อยระหว่างแบบการดูหนัง ก็เพิ่มอรรถรสเข้าไปอีกนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ณ สถานการณ์ตอนนี้อะค่ะ คุณมีวิธีการ เลือก เลือกที่แบบว่า จะไปดูโรงหนังกับหนังแนวไหน หรือว่าที่จะดูที่บ้านน่ะกับหนังแนวไหนอะคะ?
อา ใช่ค่ะ ค่ะ เออ ถ้าเป็นช่วงนี้อะจะบอกว่า ติดดูหนังที่บ้านมากกว่าค่ะ เออ จะทั้งเป็นซีรีส์ด้วย เป็นหนังด้วย เราจะค่อยสตรีมเอามาดูที่บ้านกันค่ะ จะ จะไม่ค่อย ไม่ค่อยไปโรงหนังแล้ว ด้วยความที่รู้สึกว่า พอเราไปถึงโรงหนัง จะเห็นแต่เด็ก ๆ วัยรุ่น เขา เขาไปดูหนังกัน แล้วเรารู้สึกว่า วัย วัยเราเนี่ย อาจจะ อาจ อาจจะ อาจจะสูงเกินไปแล้ว เออ เวลาที่เราไปซื้อตั๋ว อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ค่ะ ก็ดูแบบเด็ก ๆ เขาไปดูหนังกันแบบ เออ ทั้งโรงก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลย อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกเหมือนแบบมัน มันค่อนข้างต่าง ต่างเจเนอเรชันกันแล้วอะค่ะ อืม
อา อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อา อะฮะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ คือเหมือน เหมือน เขาเรียกว่า อายุเราเพิ่มมากขึ้น แล้วพอไปเห็นแบบว่าคนที่อายุน้อย ๆ เยอะ ๆ อย่างเงี้ย เราก็เลยเลือกที่จะดูที่บ้านมากกว่า อย่างงี้ไหมคะ?
ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งพอเรา พอ พอ พอมันเริ่มมีสตรีมมิง อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าดูที่บ้านมันก็ง่ายนะ เราอาจจะรอช้าหน่อย อาจจะรอจากโรงหนังที่เป็นหนังใหม่ ที่เพิ่งเข้าในโรง อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะรอช้าสักหน่อยหนึ่ง แต่เราก็ได้ดูเหมือนกัน เพียงแต่ว่าจะต้องรอนานสักเดือนหนึ่งกว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้ที่เราแบบอยากดูนะ ตอนนั้นเราอยากดู อา แต่ อะ รอสักแป๊บหนึ่ง แล้วเราก็มาดูที่บ้านได้ อย่างเงี้ยอะค่ะ อ่า ซึ่ง ซึ่งตอนนี้พออายุเรามากขึ้นแล้ว แปลว่าเรา เรา ตอนนี้ไป กลายเป็นเราสามารถรอได้นะ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะ รอไม่ได้ค่ะ อือ ถ้าเป็นหนัง
อะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช้เวลานิดหนึ่ง อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ทำไม? อ๋อ เมื่อก่อนคือแบบวัยรุ่นใจร้อน <chuckles>
ใช่ ใช่ ถ้าเป็นหนังที่ชอบแล้วมันเข้าวันนี้ จะต้องดูวันนี้ จะต้องวันแรกเท่านั้น เออ
ค่ะ ค่ะ ความ อา ความอยาก คือ คือถ้าเทียบที่พูดมา ก็คือตอนเนี้ยด้วย ด้วยอายุที่มากขึ้นความรอคอยก็เลยแบบเป็นเรื่องปกติ รอได้ แต่ถ้าเป็นแบบว่าตอนสมัยยวัยรุ่นนี่ ก็คือไม่ได้นะฉันจะต้องแบบว่าดูก่อน เพราะมันมีความอยากที่มากกว่า อย่างงั้นไหมคะ?
เออ ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ ๆ คือมัน ถ้าเกิดเข้าวันนี้ต้องได้ดูวันนี้ เพื่อ เพื่อ แบบ ถ้าแบบเราไปดูก่อนแล้วอะค่ะ เวลาที่เราไปเล่าให้เพื่อนฟัง เราจะ เราจะดูแบบ อืม เราจะดูแบบเป็นฮีโร เราดูมาก่อนแล้วนะเรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ย เออ จะไปสปอยล์ได้ว่า เออ เคอะ เรื่องนี้ควรดูต่อ เพราะว่ามันสนุก หรือว่าเคอะ เรื่องนี้อย่าดูเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ค่ะ จะเป็นประมาณนั้น
ค่ะ <chuckles> เป็นผู้นำ ค่ะ คือแบบว่า คือ คือเป็นผู้นำของเพื่อนเหมือนแบบว่าได้เอาชนะใจตัวเองด้วยที่ได้ดู แล้วก็ที่สำคัญคือ เหมือนชนะเพื่อนด้วยว่า ฉันได้ดูก่อนเธอนะ อย่างงี้อะค่ะ แล้ว ค่ะ อย่างที่การ
อะ ใช่ อือ ใช่ ๆ เพราะ ว ค่ะ เพราะ ว ค่ะ เพราะว่าเราจะมีแบบเป็นกลุ่มที่มา ชอบมาทับถมกันอะค่ะ เหมือนแบบแข่งกันน่ะ เออ ถ้าเป็นว่าเรื่อง เรื่องนี้ แล้ว แล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจอยู่เหมือน ๆ กัน อย่างเงี้ย ก็แบบ เอ๊ย! ถ้ามีใครได้ไปดูก่อน ก็คือคนนั้นชนะ อย่างเงี้ยค่ะ อือ อย่างงั้นเลย ค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ อืม ผู้นำ <chuckles> ค่ะ ค่ะ แล้วด้วยความที่ อะ อย่างคุณบอกว่าอายุมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ เลือกที่จะดูหนังที่บ้านมากขึ้น เคยลองชวนเพื่อนไหมคะ ที่แบบมาดูหนังด้วยกันที่บ้านน่ะค่ะ?
เอ่อ ไม่เคยนะ คือไม่เคยชวนแบบเป็นกิจจะลักษณะกันน่ะค่ะ แต่ว่าเคยชวนเพื่อนมาเที่ยวที่บ้าน อย่างเงี้ย มี แบบเขามา เยี่ยมมาเที่ยวกัน อย่างเงี้ยค่ะ มี แล้วก็เปิดหนังดูกัน อย่างเงี้ยมี เพราะว่าพอ มันจะเป็นอรรถรสอีกแบบหนึ่ง พอเราเปิดหนังดูกัน ใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นแบบการพูดคุยที่มันมีเรื่องต่อไปได้อีกยาว ๆ อะ เออ มันจะมีเรื่องพูดคุยสนทนากันได้เรื่อย ๆ ในขณะที่เราดูหนังกันน่ะค่ะ เออ ก็จะเป็นประมาณนั้น ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อะ อา ค่ะ ค่ะ อา คือ กำลังจะถามเลยค่ะว่า ว่า อ่า แต่ก่อนก็คือไปดูกับกลุ่มเพื่อน แล้วพอแบบว่าด้วยวัยต่างออกมาเนี่ย เราอะก็มีโอกาสที่เพื่อนได้มาดูที่บ้านเรา อย่างเงี้ยค่ะ ความแตกต่างระหว่าง 2 บรรยากาศเนี้ย ที่คุณเห็นชัดคืออะไรอะคะ?
ค่ะ คือถ้าเกิด ว่าเราไปดูหนังในโรงนะคะ ตอนนั้นที่เราไปกับกลุ่มเพื่อนน่ะ เราไปกับกลุ่มเพื่อนก็จริงนะ แต่ในขณะที่เราดู ดูหนังน่ะค่ะ ในโรงอะ เออ ทุกคนก็ต่างคนต่างดูอะ มัน อือ คือเราไม่สามารถแบบหันหน้ามา แล้วคุย กัน อย่างเงี้ยได้ เพราะเราก็เกรงใจคนอื่นเขาอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่บ้านน่ะ ก็คือ เต็มที่ เสียงดัง บางทีไม่ได้ดูหนังด้วย ไม่ได้ ไม่ได้ดูเลยว่าหนังเขาพูดว่าอะไร? มัวแต่คุยกันอยู่ค่ะ เออ มะ ก็มีนะ มี มี มี pau มีแบบ สต็อป ไว้ด้วย pause อะ หยุด หยุดเอาไว้ด้วยค่ะ แล้วก็จะมันจะมีหน้าที่ของบุคคล ที่เขาจะต้องไปทำพ็อปคอร์น อย่างเงี้ย เออ แล้วจะมีการบอกว่า "เบรก ๆ ๆ ไปเติมพ็อปคอร์นก่อน" อา ก็ต้องหยุด ต้องหยุด ต้องหยุดรอ แล้วก็ทำพ็อปคอร์น เออ เราก็รอพ็อปคอร์นมา แล้วค่อย เพลย์ ต่อ อย่างเงี้ย เออ มันก็สนุกนะ เออ มันเหมือนเป็นการปาร์ตีเล็ก ๆ ในบ้านน่ะค่ะ มันยิ่งทำให้แบบการดูหนังด้วย แล้วคุยกับเพื่อนด้วย ใด ๆ ด้วย มันแบบ เข้ากัน มันเป็น เป็นก้อนเดียวกันได้เหมือนเดิม อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เมาท์มอย <chuckles> <chuckles> มีรีย้อนกลับไหมคะ? ค่ะ อ๋อ มีหน้าที่ <chuckles> ค่ะ อือ อ้าว หยุดเหรอ? ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ ค่ะ ค่ะ สนุกมากขึ้น ค่ะ ก็คือจากที่ฟัง คือสมัยก่อน อย่างที่คุณบอก ก็คือไปรวมกันที่โรงหนัง แต่วันนี้อะความแตกต่าง ก็คือพอมาดูที่บ้านน่ะ มันให้บรรยากาศที่อบอุ่น แล้วก็เป็นกันเองมากขึ้น เพราะว่ามันมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการดูหนังที่บ้านเนี่ย มากกว่าที่ในโรง อย่างงั้นไหมคะ?
อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ อีกอย่างนะ ถ้าดูที่บ้านเนี่ย เรานอนดูได้เลยค่ะ ถ้าจะไปดูโรงหนังจะซื้อ จะซื้อตั๋วนอนมัน มันแพงด้วยนะ ราคามันสูง แต่ดูที่บ้าน ก็คือนอนได้เลย นอนดูกันตามสบาย อา ข้อดีก็มีเยอะอยู่นะ
<chuckles> เต็มที่ ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าจากที่ฟัง คืออย่างที่บอกอะค่ะ มันปรับตามวัย ตามความสะดวก ที่ ที่แบบเราโอเคตรงนั้น แล้วก็มีบรรยากาศอบอุ่นน่ะค่ะ โอ้โฮ วันนี้ได้แบบแง่ หลายมิติมาก ตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคปัจจุบันนี้ กับการดูในโรงกับดูที่บ้านนะคะ วันนี้แบบว่ารู้สึกแบบเต็มอิ่ม แล้วก็อิ่มเอิบในการที่แบบบอกว่า เพื่อนมาดูที่บ้านแล้วก็แบบเป็นกันเองอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่วันนี้มาแชร์กัน
<chuckles> ค่ะ อ ค่ะ ค่ะ โอ้ ด้วย ความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้สนุกมาก ๆ เลย มีโอกาสไว้มาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ